Ờ, bạn ơi, bạn có thể mô tả cho mình nghe cái thói quen ngủ điển hình của bạn được hông?
Ừm, ờ, thường á nha, ờ, cái thói quen ngủ của mình á, thì mình sẽ, gọi là, mỗi ngày mình sẽ ngủ đúng một cái khung giờ luôn. Là mình sẽ ngủ tầm, ờ, 11:00 đêm nè, cho đến tầm 7 đến ta ờ, thường là 6:00, 7:00 sáng á bạn, từ 11:00 đêm tới là 7:00 sáng nha. Thì cái thời điểm đó là vừa đủ chu kỳ 8 tiếng luôn á.
Ừm. Ừm. Vậy thì là thường là sẽ đi ngủ lúc 11:00 cho tới bảy tám giờ sáng. Vậy thì trước khi đi ngủ á, bạn có thường hay làm cái gì hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thật ra là trước khi đi ngủ á, mình cũng hay gọi là, ờ, có nhiều khi mình cũng hay bấm điện thoại lắm. Kiểu như hồi trước á nha, mình thấy á là cái việc là, ờ, mình hay thức khuya nè, với lại bấm điện thoại rất là nhiều luôn, kiểu giống như là mình dành bấm điện thoại 2-3 tiếng trước khi ngủ luôn. Rồi nhiều khi á bạn, là mình bấm tới khuya từ 1:00-2:00 sáng luôn nha, xong á, rồi sáng dậy thì mình lại dậy không nổi nè, cơ thể cực kỳ mệt luôn. Rồi với lại hồi trước á, cái giấc ngủ của mình hông có được đều đâu, kiểu giống như là có hôm ngủ sớm á, có hôm ngủ trễ, có hôm lại thức tới sáng luôn nha. Công nhận á là lúc đó mình bị stress kinh khủng luôn á.
Ừm. Ồ! Cũng chập chờn quá ha! Nhưng mà hồi đó là do làm sao? Bạn có biết được cái nguyên nhân làm sao mà bạn lại ngủ kiểu chập chờn như vậy rồi khó ngủ hông?
Ừm, ờ, mình thấy á, cái d đó do là cái, gọi là, cái thói quen ngủ của mình á. Kiểu giống như là nha với lại là mình có hay có thói quen, ơ, hơi lại độc hại nè. Ví dụ như nè, là mình sẽ uống cà phê gần cái sát giờ ngủ nè, nên là cái việc, ờ, uống phê như vậy á, là mình khó ngủ cực kỳ luôn. Nên là mình nằm trên giường á, mình cứ trằn trọc, trằn trọc hông ngủ được, cái là mình phải ba lấy điện thoại ra mình bấm, nên là mình nghĩ nha, cái đó rất là tai hại luôn á!
Ừm. Trời ơi, khó ngủ thiệt nha! Ừm, kiểu như mà bấm điện thoại là rất là, kiểu, khó ngủ luôn ấy, tại vì do cái ánh sáng xanh á bạn, đó. Vậy thì bình thường là bạn có ngủ trưa hông?
Ừm. À, có nha, bình thường mình tầm ngủ trưa khoảng tầm 1 tiếng luôn. Nhưng mà mình nghe nói á, ngủ trưa là hợp lý nhất sẽ tầm từ 15-30 phút thôi. Nhưng mà á, kiểu như là, hồi trước á, mình cái thói quen của mình là mình buổi tối mình hông có ngủ được đó, nên là dẫn đến cái việc là buổi trưa á, mình thiếu ngủ cực kỳ luôn, nên là mình ngủ rất là nhiều luôn á. Nên là á nha, khi mà ngủ nhiều như vậy á thì mình thức dậy mình thức hông có nổi luôn, mình cực kỳ mệt mỏi luôn á!
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó, kiểu, ngủ trưa nhiều là cũng khá là mệt đó nha. Nhưng mà rồi bạn nói là, ờ, bình thường nếu như mà bạn, ờ, bị stress á, là bạn sẽ, kiểu, khó ngủ đúng hông?
Ừm, công nhận nha, kiểu giống như là, mình stress công việc quá nhiều nè. Nhiều khi á, có những đêm mà mình chỉ nghĩ tới công việc thôi ha. Kiểu như là mình không có ngủ được, mình cứ nghĩ là, à, khi mà mình ngủ như vậy nè, ngày mai mình phải dậy đi gặp sếp nè, gặp khách hàng nè, rồi một đống việc quan trọng phải làm luôn. Hay là có những cái lúc mà mình chưa có giải quyết xong việc á, mình thấy là mình rất là khó ngủ luôn á, nên là cái việc stress ảnh hưởng rất là nhiều đến giấc ngủ của mình luôn!
Ừm. Ừm. Ừm, nhưng mà nếu rồi những cái lúc mà bạn ngủ ngủ, gọi là, ngủ kém như vậy á, rồi ngủ hổng có hiệu quả, cái giấc ngủ nó hông có sâu á, thì nhiều khi nha, cái mức stress của bạn á, nó tăng như thế nào ha? Liệu nó có tăng lên hơn hông?
Ừm, có nha, mình thấy cái giấc ngủ ảnh hưởng đến mình rất là nhiều luôn á. Kiểu giống như á là, à, đã stress rồi nè, rồi lại gặp cái tình trạng là ngủ á, thói quen ngủ nó không được lành mạnh, nó lại không có được đủ á, xong rồi dẫn đến stress hơn nữa. Thì ngày càng á, cái việc stress nó dẫn đến lên cao rất là nhiều luôn nha. Với lại mình thấy á cái cảm xúc của mình á, kiểu giống như là, nó rất là bất thường á, kiểu như là, khi mà mình thiếu ngủ hay như thế nào đó thì mình rất là, gọi là, cáu gắt và mình khó chịu, làm cái gì cũng hông có được hết á.
Ừm. Mệt nha. Ừm. Ê! Cũng khó chịu quá ha! Nhưng mà bạn có thể kể cho mình nghe một cái ví dụ một lần mà bạn vì thiếu ngủ đi mà ảnh hưởng tới cái cơ thể của bạn này, làm cho bạn cáu gắt được hông, ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn á?
Ừm. À, có nha, là có một cái đợt đó là dự án mình đang có những cái dự án khá là quan trọng và, kiểu, giống như là, nó quá là nhiều á. Thì lúc đó mình, gọi là, mình phải thức đêm để mình làm nè, rồi sáng mình phải phải v dậy sớm vào công ty nha. Rồi có hôm á, buổi tối mình về nhà á thì mình vẫn phải làm việc tiếp luôn. Nên là cái khoảng thời gian đó nha, mình phải dùng nhiều cái chất có caffeine nè, ví dụ như là cà phê nè, những cái trà mà giúp cho mình tỉnh táo á. Thì á liên tục, liên tục trong tầm 1 tháng trời á, thì lúc đó là cơ thể mình bắt đầu, gọi là, căng thẳng kinh khủng luôn. Kiểu, giống như là, mình cứ gặp đồng nghiệp trong công ty á, thì mình khó chịu á, kiểu như mình thấy ai làm cái gì đó, ví dụ người ta, ờ, vào ghé bàn mình nè, người ta lỡ tay làm rớt cai cái hộp bút của mình hoặc là chỉ là làm đụng cái đồ vật của mình trên bàn thôi á, mà mình cũng gọi là khó chịu kinh khủng luôn. Mà trong khi những cái việc đó là điều bình thường, đúng hông? Mà ngày thường á mình cũng khá là hòa nhã với với lại đồng nghiệp luôn mà, nhưng mà như vậy nha. Rồi xong á khi mà về nhà á, mình gặp chồng gặp con nè, khi mình thấy, kiểu, giống như là mình hông có còn thời gian để chăm sóc gia đình, và con mình nó có những cái hành động kiểu con nít á, mà mình rất là khó chịu rồi mình cáu gắt luôn, giống như là mình giận cá chém thớt vậy á.
Ừm. Trời! Ừm. Báo động đó, ừm. Ừm. Ừm. Cũng mệt quá ha. Kiểu như là, lúc đó là cái cơ thể của bạn là đang, gọi là, đang mệt mỏi nà, xong rồi cái cũng ảnh hưởng lên não của bạn nà, ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, cái thành ra cái bạn gặp cái gì bạn cũng khó chịu, đúng hông? Vậy thì ngoài cái việc mà cảm xúc đi, vậy thì cơ thể của bạn khi mà cái giấc ngủ của bạn nó không có được hiệu quả á, kiểu như, nó bị thiếu ngủ á, thì cái cơ thể của bạn bị ảnh hưởng ra làm sao ha?
Cơ thể của mình, đúng hông? Là cơ thể lúc đó là mình sụt cân á, lúc đó mình có một cái tháng trời mà mình thiếu ngủ như mình kể á, là mình xuống 2 ký luôn. Rồi á, xong nha, kiểu như là, cái mặt của mình á, kiểu, giống như là, nó bị, kiểu như, t con mắt của mình á, kiểu, giống như là, cái quầng thâm là thấy rõ luôn nha, rồi c bọng mắt thì nó quá là to đi, gương mặt của mình thì xanh xao, thiếu sức sống nà. Rồi nhiều khi đồng nghiệp á, nhìn thấy mình còn hỏi là bộ mình thiếu ngủ lắm hả? Hay là có cái việc gì không? Thì mình cũng nói là do công việc mình nhiều á, với lại nha khi mà mình về nhà mình còn phải là chăm sóc con cái nữa, nên là cái việc
Nguy h nha. Ừm, hốc hác luôn á ha. Ừm. Đúng rồi, nhiều việc quá mà.
dẫn đến kéo dài là khiến cho sức khỏe mình tệ luôn á, với lại nha, mình cũng không có thời gian để mình đi tập thể dục nữa bạn, nên là á nha, mình thấy là cơ thể của mình rất là yếu luôn á. Hồi xưa là mình nhớ là mình có thể là làm, ờ, cỡ nghĩa đi làm xong rồi về nhà chăm con hoặc là có thời gian đi tập thể dục thể thao rồi đi chơi với bạn bè luôn, mà bây giờ nha, chỉ cần mình đi làm về thôi á, là mình hông có còn miếng sức lực nào hết luôn.
Ừm. Quá mệt luôn mà! Kiểu như là, ừm, cái công việc nó chiếm quá nhiều thời gian của bạn mà, xong rồi á hả, bạn còn bị stress nữa đó. Đó, cho nên là lúc về nhà là bạn hông có thời gian làm gì luôn. Vậy thì có bao giờ mà vì, gọi là, thiếu ngủ nè. Đó, xong rồi cái bạn, ờ, có đưa ra những cái quyết định sai hoặc là ra những cái sai sót trong công việc hông?
Công nhận luôn. Ừm, có nha, kiểu, giống như là, những cái lúc mà thiếu ngủ như vậy á thì mình thấy công việc của mình hông có hiệu quả. Mình đang làm cái công việc liên quan đến, kiểu như là, số nhiều á, thì chỉ cần ảnh hưởng, ừm, số liệu nhiều, chỉ cần liên quan đến một cái dấu phẩy hoặc là dư một con số không thôi á, thì nó cũng đã gây những cái hiệu quả cái hậu quả rất là nghiêm trọng rồi. Thì có một cái đợt á là mình đang làm một bảng, gọi là, cái bảng cân đối kế toán của công ty á. Thì á, cái lúc đó là do mình đang bị thiếu ngủ mình quá mệt, tại vì đang có cái đợt là cuối năm á, nên là báo cáo khá là nhiều. Cái mình làm cái bảng đó đó, thì á, thì nguyên tắc á là hai bên là cái cái cột A và cột B thì nó phải bàn bằng nhau, nhưng mà số liệu công ty mình rất là nhiều và khi mà mình điền vào á, thì có những cái lúc mà mình quá mệt mỏi, mình lơ là đi, dẫn đến cái số liệu cuối cùng là nó bị lệch, chỉ lệch là, kiểu như là, vài thôi á nha. Bạn biết là mình phải dành tầm hết hết một ngày luôn, mình dò lại, à, là tại sao, mình sai ở đâu. Là từ đó nha, mình thấy là có những cái việc, kiểu như, mình chỉ cần mình mệt mỏi một chút thôi là mình đã mất tập trung nha, ảnh hưởng đến nhiều cái việc về sau nhiều lắm á!
Ừm, số liệu ha. Nguy hiểm lắm luôn á! Ừm. Ừm, nguy hiểm nha. Mất thời gian lắm luôn á! Ừm. Đúng rồi đó nha, kiểu như mấy làm việc mà với mấy cái số liệu á, thật sự á là phải rất là cẩn thận và rất là tập trung luôn á. Xong rồi lúc đó bạn còn bị stress, thiếu ngủ nữa thì đúng là sai là cũng không thể tránh khỏi đó ha. Nhưng mà rồi có những cái lúc mà bạn stress quá đó, thì bạn có gặp mấy cái tình trạng, kiểu như là, nằm xuống nhưng không có ngủ được, rồi não vẫn cứ chạy chạy, cứ nghĩ hoài hông?
Ừm. Công nhận nha, kiểu, giống như là có những cái ngày á, mà mình mệt kinh khủng, kiểu như là bạn biết là mình kể á là mình đi làm nè, rồi mình phải về chăm con nữa. Thì cơ thể mình đang rất là mệt rồi, nhưng mà cái đầu óc của mình á, dù mệt nhưng mà hổng hiểu sao hông có ngủ được nha. Kiểu như cứ nằm trằn trọc, trằn trọc, rồi mình cứ suy nghĩ về công việc, rồi suy nghĩ về con cái rồi mình thấy cái đầu óc của mình hổng có được thư giãn đâu. Nên là từ đó mình thấy á cái đợt đó là công nhận là s sức khỏe của mình xuống dốc kinh khủng luôn á!
Mình cứ suy hoài đó. Ừm. S ừm, nhiều khi cũng suy giảm rất là đáng kể luôn á nha. Nhưng mà rồi cái bạn nói là bây giờ thì cái thói quen ngủ của bạn đã tốt hơn rồi nè, xong rồi cái sức khỏe của bạn cũng ổn hơn, đúng hông? Vậy thì không biết là bạn đã có những cái mẹo nào đó là mà để cải thiện cái giấc ngủ của bạn như vậy ha?
Ừm, đúng á. Ừm. Ờ, như là mình nói lúc đầu đó, thì hiện tại là cái giấc ngủ của mình đã khá là ổn định do mình tập cái thói quen là, ờ, ngủ giờ ngủ với lại giờ thức dậy là đúng giờ mỗi ngày luôn. Là mình sẽ ngủ vào lúc tầm 10:00 tối và thức vào 6:00 sáng, hoặc là mình sẽ ngủ vào 11:00 và thức vào 7:00 là đủ 8 tiếng ha. Và mình sẽ duy trì đều đặn cái việc đó là trong vòng ờ, có nghĩa là ngày nào cũng vậy luôn, kể cả cuối tuần thì mình vẫn duy trì cái việc đó nè. Thì khi mà như vậy nha, cơ thể mình đã quen với lại cái, gọi là, cái nhịp sinh học như vậy rồi á, thì tới giờ á là cơ thể mình tự động bật dậy luôn. Mình hông có cần báo thức, ơ, mệt mỏi hay gì á, cơ thể mình tự nhiên là khỏe khoắn hơn rất là nhiều luôn á.
Ừm. Ừm. Ổn ha. Ừm, đồng hồ sinh học đó, ừm. Ổn quá ha! Ờ, kiểu như là, khi mà bạn cứ, gọi là, đi ngủ vào cái khoảng thời gian đúng như vậy, rồi sau rồi bạn cũng sẽ dậy vào cái khoảng thời gian đúng như vậy thì khi mà bạn làm một cái việc gì đó, người ta nói là kiểu trên 21 ngày á, thì lâu dần bạn cũng sẽ tập cho bạn một cái thói quen luôn á nha. Nhưng mà rồi cái khoảng thời gian mà đầu á, khi mà bạn bắt đầu cái thói quen đó thì chắc cũng có khó khăn ha?
Ưm, ừm. Công nhận nha. Kiểu như là lúc đầu á, có thói quen đó thì mình khó khăn mà, tại vì á bạn biết là bình thường mình có thói quen là bấm điện thoại trước khi ngủ, đúng hông? Kiểu như là mình sẽ lướt hết cái trang mạng xã hội này rồi mình xem những cái clip vui vẻ nè, hoặc là mình đọc truyện, mình xem phim luôn. Khi mà như vậy á, kiểu, giống như là, nhiều hôm á bạn, mình quá là mệt đi, nhưng mà mình vẫn không có muốn buông cái điện thoại á nha. Cái là mình ngủ quên, mình cầm cái điện thoại mà mình ngủ quên luôn. Cái chồng mình mới nói là á "Hôm qua em vừa bấm điện thoại mà em vừa ngủ luôn, anh phải tắt cho em á." Kiểu giống như là nó cứ khi mà ngủ vẫn còn cái tay cầm điện thoại ha.
Đúng rồi. Bị gh mà. <laughs> Ừm. Trời ơi! <laughs> Tại quen quá rồi đó mà. Ừm.
Thì đó, khi mà mình, gọi là, thấy cơ thể mình quá là đuối sức đi, cái mình thấy là cái việc, à, như vậy thì không có tốt nên là mình hạn chế cái việc dùng điện thoại là từ 30 phút đến 1 tiếng trước khi ngủ luôn. Thì mình thấy là, à, cái thời gian 30 phút đến 1 tiếng đò trước khi ngủ, mình có thể là làm những cái việc khác và giúp cho mình ngủ ngon hơn, thay vì mình cứ bấm điện thoại á sáng xanh nó bay vào mắt mình á, thì mình hông có ngủ được luôn.
Ừm. Ổn á nha. Đúng rồi đó chớ. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì cũng có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy là nếu mà bạn tiếp xúc với ánh sáng xanh mà, gọi là, trước khi ngủ á là bạn khó ngủ lắm luôn á. Nhưng mà rồi á hả, bạn có cái quy tắc nào cho cái giấc ngủ trưa hông? Kiểu ngủ trưa ngắn ngắn lại á.
Công nhận. Ừm. Có nha. Ờ, như là bình thường á, mình sẽ ngủ trưa tầm 1 tiếng thì mình sẽ thấy rất là mệt, đúng hông? Thì bây giờ, thì mình chẻ ngủ trưa tầm 15-20 phút thôi. Thì mình thấy cái việc ngủ trưa ngắn như vậy á, rất là, gọi là, tỉnh táo cho buổi chiều luôn. Và khi mình ngủ ít như vậy á, thì nó sẽ hông có ảnh hưởng nhiều tới giấc ngủ buổi tối. Thì mình thấy cách đó cũng rất là hay luôn á.
Ừm. Hợp lý á nha. Kiểu như là mình hạn chế, gọi là, mình giảm cái đi thời gian mà ngủ trưa lại á. Cái xong rồi cái giấc ngủ trưa thì nó ít ít thôi, xong cái, kiểu, buổi tối thì sẽ dễ ngủ hơn, dễ ngủ được hơn ha. Vậy thì ngoài cái việc mà, gọi là, đặt ra những cái quy tắc cho cái việc sử dụng điện thoại nè, rồi cho cái việc ngủ trưa đi, thì bạn có còn những cái mẹo nào mà để cho cải thiện cái giấc ngủ của bạn hông ta?
Đúng rồi đó! Có nha, là mình sẽ hạn chế là uống những cái chất có caffeine nè, từ sau 2:00-3:00 chiều nha. Như là mình nói có một cái khoảng thời gian là mình h kiểu như mình dùng, gọi là, hơi bị quá liều cái caffeine á, mình cứ dùng buổi chiều luôn, sáng mình uống, trưa mình uống, rồi chiều mình uống luôn, cái cảm giác như là cơ thể mình bị quá tải nè. Rồi khi mà uống sau cái giờ chiều á, thì mình thấy cơ thể của mình, kiểu như là, nó cứ tỉnh táo, tỉnh táo, mà ban đêm mình khó vào giấc ngủ á nha. Nên là hạn chế là, à, uống những cái chất kích thích vào buổi chiều nè. Với lại á, là mình cũng, gọi là, mình sẽ hông có ăn, ơ, no quá vào buổi đêm á, kiểu giống như là mình sẽ ngủ tầm 3 tiếng. Thì lúc đó, giống như là, cái đường tiêu hóa của mình á, nó được, gọi là, tiêu hóa tốt hơn, nên là mình ngủ cũng rất là ngon nha. Còn nếu mà mình thấy khó ngủ quá thì trước khi ngủ, mình có thể là uống một tí nước trà hoa cúc á bạn, cũng giúp đi vào giấc ngủ rất là dễ luôn.
Ừm. Đúng rồi, khó ngủ lắm. À, vậy ha. Hay, hay đó nha! Ừm, có nghĩa là, nếu mà khó ngủ quá thì đôi khi cũng uống trà cũng dễ ngủ hơn nha. Vậy thì à ngoài cái việc mà, ờ, hạn chế uống trà sữa nè, hạn chế uống cà phê đi, thì bạn có còn những cái thói quen nào khác mà để cho bạn, gọi là, dễ đi vào giấc ngủ hơn hông?
Ừm. Còn nha, mình á, thứ nhất là mình có đi tập thể dục á, kiểu như là, mình sẽ dành thời gian, mình có thể là đi, ờ, chạy bộ quanh công viên ơ, quanh công viên quanh nhà nà, kiểu như là, khi mà cơ thể mình được vận động á, thì mình có thể là chìm vào giấc ngủ ngon hơn nha. Với lại hồi nãy mình có nói á là, ờ, 30 phút tới 1 tiếng trước khi ngủ, thay vì mình bấm điện thoại á, thì mình có thể làm những cái khác, ví dụ như là mình đọc sách nè, hay là à mình có một cái hay là mình sẽ viết nhật ký á, kiểu như là, mình sẽ viết hết những cái cảm xúc của mình vào trong trang giấy luôn. Thì cái đó nha, mình thấy cái đầu óc của mình rất là tỉnh táo nha, rồi, kiểu, giống như là, ờ, có nghĩa là, nó giúp giải tỏa những cái th căng thẳng á bạn. Kiểu như là, những cái gì mệt mỏi trong ngày nè, thì mình sẽ viết ra hết, cái khi đó mình thấy đầu óc của mình, à, được thư giãn hơn rất là nhiều luôn. Và mình có thể là ghi những cái điều mình mong muốn cho tương lai á, thì mình thấy cái điều đó cũng giúp cho cái tinh thần mình được ổn định hơn rất là nhiều và ngủ cũng ngon hơn nữa.
Ngủ ngon hơn, đúng hông? Ừm. Cũng hay nà. Hợp lý. Ổn quá luôn á! Ừm. Ô kê quá nha, ý là bạn cũng có quá trời mấy cái cách mà để cho bạn gọi là, những cái mẹo quá mà để cho bạn dễ đi vào giấc ngủ luôn á. Vậy thì cái lúc mà bạn vừa mới bắt đầu mấy cái mẹo đó đó, thì bạn có cách nào mà để đo lường cái sự tiến bộ của bạn hông ha?
Ừm. Đúng á. Ừm, ờ, để mà đo lường cái sự tiến bộ á thì mình nghĩ á, là nó sẽ mình sẽ có những cái mục tiêu hằng ngày nè. Ví dụ á là hôm nay mình sẽ, gọi là, mình sẽ đọc cố đọc sách là là 10 trang sách trước khi ngủ. Và mình sẽ không cố gắng nè, không có uống, ờ, caffeine sau từ 2:00-3:00 chiều nè. Khi mà mình có những cái, gọi là, cái, a, đạt được những cái mục tiêu ngắn hạn, những cái mục tiêu nhỏ như vậy á, thì mình cứ, gọi là, ghi chú vào kế bên là, à, hôm nay mình đã đạt được những cái mục tiêu gì. Khi á nha mà mỗi ngày á, mình đều ghi những cái điều mà mình đạt được á thì mình thấy à, a, hôm nay mình lại làm được nhiều hơn nhiều thứ nè. Và hôm nay cái giấc ngủ của mình á, cũng, gọi là, nhiều tiếng hơn và đủ 8 tiếng luôn. Với lại ngủ á thì mình cũng hông có bị thức dậy giữa đêm, hay là bị khó chịu trước khi ngủ nữa. Thì mình thấy nha, cái đó là ghi chú là cái sự tiến bộ của mình á.
Ừm. Đúng rồi. Hay nè nha! Ổn quá luôn á, nói chung là mấy cách của bạn cũng quá là ổn luôn ha. Vậy thì cho mình hỏi bạn một cái câu cuối đi, vậy thì theo bạn thì khi nào thì những cái vấn đề giấc ngủ á thì bạn sẽ cần đi gặp chuyên gia ha? Thì có những cái dấu hiệu nào mà đáng báo động hông ta?
Ừm, ờ, về cái phần dấu hiệu đáng báo động á, thì chắc á là do cơ thể mình sụt cân nè, với lại á là cái gương mặt của mình xanh xao hoặc là cơ thể của mình, gọi là, quá quá là gọi là gầy yếu hơn so với lúc trước á bạn. Với lại là cái tinh thần của mình á, gọi là, sụt giảm nghiêm trọng luôn. Kiểu như là mình đã cố thử những cái cách giống như là nãy giờ mình nói đi, nhưng v mà cố thử như thế nào á thì vẫn không cải thiện được giấc ngủ á. Thì lúc đó nha, mình có thể là tìm đến chuyên gia, để mà chuyên gia có thể tư vấn cho mình nha. Mình đừng có ngại là cái việc gặp chuyên gia tại vì mình thấy rất là nhiều người ngại á, thì mình thấy nha quan trọng đến sức khỏe của mình thôi, mình đâu có cần ngại gì đâu. Nên là gặp chuyên gia để mình có những cái lời khuyên hữu ích ha.
Ừm, đáng lo á nha. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó, hợp lý luôn! Ô kê, hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều bởi vì những cái chia sẻ cực kỳ là sâu sắc của bạn về việc cải thiện cái giấc ngủ ha.
Ừm, ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Vì đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của mình ha.
Bye bye bạn, cảm ơn bạn nhiều.